Ayun, 'no? Sa totoo lang talagang yung cellphone, yung mga smartphone natin yung gamit na gamit, alam naman siguro natin lahat yan. Pero siguro yung pinakanakakatulong sa'kin araw-araw, yung mga anong tawag dun, online mobile banking, gano'n, yung GCash, yung ganun.
Mm, totoo yan. Ah, okey. Yeah. Ay, totoo, totoo.
Di ba? Kasi lalo na kapagka siyempre minsan ako kasi meron din akong work from home eh. Minsan, o-order ka nalang sa mga, ah, anong tawag dun, sa mga restaurant online, di ba? Yun yung mga gano'ng bagay ba lalo na 'pag wala ka ng oras magluto para sa sarili mo, o-order ka ng pagkain o kaya magbabayad ka ng bills hindi ka na hindi ka na aalis, di ba?
Mm. Mm. Yes. Mm, mm, mm. Yes, hindi ka na pupunta sa mga bayad center, 'no? Mm.
Tama, tama, nakakatuwa nga eh, kasi 'pag magbabayad ka ng WiFi Oo, iki-click mo nalang eh, di ka na mamamasahe, nakaupo ka lang, di ba? Eh, ikaw ba, ano ba yung apps or devices na gamit na gamit sa'yo araw-araw?
One click, oo. Mm, totoo yan. Ya kadi Ayan, kasi before PowerPoint lang meron eh, sa pagpe-present ng lesson. Ngayon kasi meron ng Canva, may Prezi na, ah, pareho sila ng picture pero kasi sa Canva mas yung picture niya is upgraded at saka very ano siya, maka-aesthetic, maka-student yung style niya. Parang talagang kapag prinesent mo siya dun sa kasi ba eto pa, lahat ng s ng mga rooms ngayon sa school meron na yan TV.
Oo. Ah. Very ano? Oo. Ah, okey. Ano?
Kasi nga is you see yung talagang epekto ng technology kahit sa education. May kanya-kanyang TV yan, kaya dun ka na magco-connect and then dun palang sa presentation mo lalo na 'pag Canva gamit mo, very attracting na siya sa estudyante para mako-caught niya na agad yung atensyon na, "Uy, parang ang ganda naman ng presentation ni ma'am," ganiyan. So, ayan, talaga makikita mo din sila na very participative sila during sa discussion, yan.
Ah, wow. Oo. Oo. Ayun. Tama nga naman. <laughs> Nakakatuwa 'no, kasi hindi ko na kasi naabutan yung mga yun kaya kumbaga hindi na pamilyar sa'kin. <laughs> Pero nakakatuwa na may gano'n.
Mm. Ah, okey, okey. Mm, ba mm, bago din naman siya. Para may option ka na, mm. Pero I think ano na yan, yung canva na yan, siguro nasa 5 years na din yan na nag-e-exist kasi 4 years ako nag-aral ng education eh. So hmm.
Ah, bago palang? Oo. Ah, ayun, oo nga, naabutan ko yung Canva kasi ginagamit ko rin noon sa work. Na nag nagwo-work ako dati bilang editor eh, mga video, mga poster. Pero ayun, yung ano ba yung binanggit mo kanina?
Ah. Ah, yes, yes, pwede din siya. Yeah. Yung Prezi?
Ano yun, p ayun, yung Prezi. Hindi ko na naabutan. <laughs>
Hindi, bihira ko lang din siya gamitin kasi parang may subscription. Oo.
Ah, pero nakakatuwa yung features niya ah. Ah, okey.
Mm, nakakatuwa.
Okey, hindi talaga mawawala yung subscriptions sa ganiyan, 'no?